Mmh d'accord. Heu, est-ce que tu aurais, hem, peut-être, un exemple, heu, d'une partie où tu avais planifié quelque chose, heu, de super et puis tu as dû tout changer parce que, bah, il y a eu, heu, une contrainte, comme tu dis, qui est arrivée en plein milieu? Et puis au contraire, heu, justement, u une un autre un contre exemple, en quelque sorte où cette contrainte est arrivée et là, ça a, heu, vraiment dynamisé la partie. Ça est c'est finalement, c'était quelque chose de positif pour le jeu? Tu pourrais partager un exemple de chaque?
Ouais, bah, par exemple, dans une ancienne campagne donc une ancienne partie, heu, qui est finie depuis maintenant longtemps, ils devaient, justement, aller voir une personne très importante pour pouvoir avoir une information et pour ça, fallait qu'ils montrent patte blanche dans un certain village, qu'ils, voilà, qu'ils donnent un petit peu, qui de leur personne, qu'ils les aident et cetera pour, heu, que les gens leur fassent confiance et ils ont fait n'importe quoi. Donc moi, j'avais prévu tout un arc, heu bah, ils ont commencé, heu, comme les gens, au début, leur faisaient pas confiance, Ils se sont dit: «Bah, on on n'a pas le temps. On va aller, voilà, par exemple, cambrioler la maison du chef pour essayer de trouver les papiers qu'il nous faut et comme ça, voilà, on passe du temps» et sauf que, bah, comme c'est des un jet avec enfin, c'est des jeux avec, heu, des dés donc il y une part d'aléatoire et si les dés sont pas de ton côté, bah, ton plan, il peut ne pas fonctionner, même s'il est bien ficelé. Eh ben, ils ont absolument pas réussi leur jet. Ils se sont fait repérer. Ils ont fait n'importe quoi et donc du coup, ils se sont fait bannir de ce village-là. Du coup, ils avaient plus accès à ce dont ils avaient besoin.
Mmh mh. OK. OK. <chuckles> C'est-à-dire? Eh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mmh. Ah, oui. D'accord. Mmh mh. Ah! Le village-clé, ils se ils y avaient plus accès?
C'est ça et heu, parce qu'il fallait qu'il y ait des conséquences. Je pouvais pas dire, heu: «Bon, c'est pas grave, on passe à autre chose». Il fallait que à aussi apprendre aux joueurs, quoi. C'est ça et du coup, j'ai dû, heu bah, du coup, la campagne, elle a tourné court. Au lieu de sauver la région, ils ont simplement pu, heu, encapsuler le mal et le mal, il, heu, réapparaîtra plus tard. Plutôt que, voilà, détruire le mal, heu, ils l'ont simplement encapsulé, heu, temporairement.
OK. D'accord, oui donc grosse contrainte. Et alors comment tu es rebondi? D'accord. Ah, oui donc c'est carrément un un changement drastique au niveau de la finalité du jeu et d'avoir, heu, justement, un un une fin très différente de ce que tu avais prévu, alors déjà, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Et heu, est-ce que ça a été une bonne chose ou une mauvaise chose, finalement, pour, heu, la partie d'après?